Exatamente, exatamente, né? Eh, era o a viagem a passagem mais barata estava naquela época e o meu aniversário também é no inverno, então, eh, juntou tudo. É no verão brasileiro, né, mas no inverno europeu e eu sempre imagina, desde pequeno eu sempre quis conhecer, assim, cultura, sabe. Conhecer o começo das civilizações, sempre gostei muito de história, e a Grécia é as
Sim. Ah, então pronto, aí casou. <giggles> Ah, legal. Ai, que top! Por isso que você escolheu a Grécia então.
Aham. Minha mãe tinha perguntado se eu queria ir para a Disney nos Estados Unidos ou se eu queria ir para a Europa, né, e aí eu falei pra ela que eu queria
Olha! Você preferiu a Grécia ao invés da Disney.
Eu preferi ir para a Europa em geral. Não não, tipo, não diz para ela, tipo, qual país, né, eu falei: "Ah eu prefiro ir para a Europa do que ir para os Estados Unidos." Aí ela: "Ah, tá bom. Então, vamos ver aqui um lugar." Aí ela falou tipo
<giggles> Olha, entendi. Dava pra ir na Disney de Paris, qualquer coisa, olha.
Exatamente, podia podia ter feito isso, acabei não fazendo, né. Mas agora, hoje em dia eu moro aqui na Europa também, né, então tem maior facilidade. Posso um dia, né, dar um pulinho lá em Paris. É isso, tá bom.
Oh, fica para a próxima. Ai, com certeza, ainda vai.
Foi isso, né, a gente alugou roupa, compramos a passagem, estava preparado para a viagem. Eu lembro que a viagem tinha uma tinha uma parada, né, tinha um a gente uma conexão em Munique, né, na Alemanha. Então a gente saía de Salvador, né, na Bahia, ia até Munique e ficava 2 horas em
Sim. Hum. Ah, boa. Saía daquele calorão de Salvador pro frio da Alemanha.
Aham.